Tuyệt vời quá bạn nè. Thế nếu như mà bạn so sánh giữa cái cuộc sống của bạn trước khi mà bạn có những cái trải nghiệm, à, sở thích với đánh bóng bàn, với lại cuộc sống hiện tại khi mà bạn đang có, à, cái sở thích của mình, nó như nào? Nó khác nhau làm sao?
Ừm. Ừm. Mình thấy là có cái sự khác biệt rất là rõ rệt luôn. Ví dụ như trước đây á mình hông có chơi bóng bàn đi chẳng hạn, thì mình chỉ có đi làm xong cái mình về nhà, cái, ờ, rồi mình, ờ, cứ ở nhà đúng rồi, nó khá là đơn điệu luôn. Ờ, bây giờ á mình, ờ, chơi bóng bàn á thì sau giờ làm thì mình về ô mình có thể đến cái chỗ, ờ, sân tập nè, mình gặp bạn bè ở đó rồi mình giao lưu. Ừm, đúng rồi, rồi á mình ừm, cái vòng bạn bè của mình nó cũng mở rộng hơn nè, ờ, bên cạnh đó thì cái mình cũng phát triển được rất là nhiều kỹ năng, ờ, và tư duy nó cũng được mở rộng ra nữa, cho nên mình thấy là nó có một cái sự thay đổi, ờ, rất là lớn luôn á giữa cái việc, ừm, đúng rồi.
Ừm. Ờ, đơn điệu quá, đúng hông? Ừm. Ừm. Xả stress nữa, khỏe nữa chứ. Ừm. Tức là cuộc sống của mình nó đã tốt hơn, đó nó ở một cái hướng tích cực hơn, đúng hông? Thế có bao giờ nha, bạn gặp một cái người không có hiểu rồi chê bai sở thích của bạn hông? Kiểu như là, họ bài xích á.
Đúng, chính xác. Ừm, đúng rồi. Ừm, có nha. Rồi cũng, a, họ họ, ờ, nói những cái điều mà khiến mình cũng nản lòng lắm chứ bộ. Ờ, giống như thì mình cũng, ơ, giải thích cho họ hiểu, tại vì họ đâu có hiểu cái bộ môn bóng bàn, ờ, kỹ đâu, cho nên họ nó họ nghĩ là, ờ, nó dễ rồi, ờ, có gì đâu mà phải đi học, nhưng mà thật sự là hông phải. Ờ, mình cũng, ơ, chia sẻ và mình cũng, ơ, ờ, cho họ thấy là, ờ, bóng bàn á nó cũng là một cái bộ môn, á, phải kiên trì nỗ lực nhiều chứ hông phải là, á, muốn vô đánh là đánh thôi, ừm.
Ừm. Ồ, rồi bạn phản ứng sao? Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, bây giờ nha, nếu như bạn cho mọi người đang tìm hiểu về bóng bàn một cái lời khuyên để họ sẵn sàng bước vào cái, à, cái việc chơi bóng bàn và muốn bóng bàn trở thành sở thích thì bạn khuyên gì với họ đây?
Ừm. Ừm. Ờ, mình sẽ cho các bạn lời khuyên đó là khi mà các bạn muốn chơi một cái bộ môn thể thao nào đó, ví dụ như bóng bàn đi, thì các bạn phải, à, xác định đó là các bạn phải, a, tập trung vào, ờ, cái việc mà phát triển cái kỹ thuật của mình trước, bởi vì cái kỹ thuật ban nó rất là quan trọng nha. Mà nếu mà cái kỹ thuật ban đầu mà không quan trọng á là càng về sau các bạn sẽ càng nản lòng, bởi vì mình đánh sai kỹ thuật thì bóng nó sẽ không ở trong bàn, nó chỉ đi ra ngoài thôi. Ờ, và đối thủ á cũng có thể là, ờ, đánh bại bạn bất cứ lúc nào, bởi vì, á, bạn hông có điều khiển được cái bóng, ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi ha. Đúng á bạn. Ừm, ừm. Đúng. Ờ, phải rồi. Cái quan trọng á là phải làm sao để mình kiên trì, mình theo đuổi chứ mình, à, không có nản lòng, đúng hông? À, thực sự hôm nay nói chuyện với bạn nè, rất là vui nè, cám ơn với bạn nha. Rồi hi vọng sẽ được gặp lại bạn sớm.
Đúng rồi. Ừm.